А как относились к учёбе и образованию в вашей семье?
Слушай, на самом деле это такая интересная тема, и она достаточно, я бы сказал, в моей ситуации нестандартная, потому что, а, в лично вот мои родители никогда не требовали от меня каких-то, а, супер отличных в больших, высоких оценок. Для них была задача просто, чтобы я был на неком достаточном уровне, ну делал как можно лучше, но не было такого, что вот приоритет приоритетом, вот оценка- это всё, что только может быть, а просто из себя вот доставать максимум, но при этом не переутруждаться. Но и не было такого, что нужно учиться только ради оценок, что вот нужно быть супер там отличником и так далее. Вообще, задача была в том, чтобы просто не остаться в дураках и понимать просто, что ты делаешь, зачем ты это делаешь и к чему ты стремишься. Потому что изначально всегда говорили, что ты пойдёшь в университет. Это в любом случае нужно, потому что, а, нужно быть человеком, который в ориентируется в этом мире и знает какие-то базовые азы, поскольку без них, ну, в целом, будет очень тяжело, и, э, любой 2 человек сможет тебя просто или обмануть, или просто убедить, а, в чем-то неправильном. А находясь в университете, э, и, в целом, у учась, ты сможешь просто поня увидеть другую точку зрения. Ты можешь привыкнуть к обществу, а, ты можешь, возможно, найти себя и и и как-то себя проявить. То есть задача всегда был Мгм.
Мгм. Слушай, ну прям классный подход, э, очень интересный, а, многогранный и нетривиальный, потому что обычно родители там учи учи учится ради того, чтобы учиться. Оценки, вот это всё. То есть, как будто оценка определяет тебя как человека, хотя на самом деле это вообще не так. И то, что твои родители не, э, эн они не были фанатами вот этого истории, как ты должен учиться хорошо, вот, и всё в таком духе. Это как будто бы психологически очень сильно помогает, э, человеку расти нормальным человеком, с само с самосознанием, с самоуважением и прочими вот этими вещами, у которы которые потом ты с помощью психолога пытаешься себе <chuckles> набрать, потому что у тебя их, э, дз не было, и ник тебе их никто не привил. Поэтому как будто бы это очень круто.
Мгм. Да! Да, и идела идея была еще вообще в том, что, по факту, из-за того, что в моей стране, в целом, обучение оно бесплатное, то даже так логичнее было бы всё равно его получить, вот эти все корочки и так далее, и это звучало и интерпретировалось скорее как такой план "Б". То есть идея в том, чтобы получить профессию, стать не профессионалом и просто использовать это именно как запасной вариант. Потому что, если вдруг ты найдёшь себя в чём-то другом, и оно не выгорит, да, то есть начнёшь какой-то бизнес, у тебя будут какие-то интересы, хобби, которые ты с захочешь развить, и в вот просто это будет твоё, м, такое вау, ноу-хау, отчасти, то ты всегда сможешь вернуться к этой профессии, но <swallows> задача стояла именно в том, чтобы стать, а, профессионалом в том, что ты делаешь. Поскольку тогда ты будешь как минимум, а, застрахован от какой-то возможной неудачи в каком-то своём деле, потому что не всегда в жизни идёт всё гладко, а иметь план <groans> "Б" это всегда хорошо. И
Мгм. Да, да-да, да-да. Ой, план "Б" иметь- отлично, особенно если ты, например, про бизнес говоришь, то бизнес это такая штука, э, она не факт, что пойдет. Э, вообще, есть статистика такая, что на дг там, н ну, например, на 1000 открытых бизнесов, да, 800 закрывается в 1, там, год или 2, поэтому, э, мы очень любим смотреть на истории успеха, когда человек там, м, там сидел в гараже и придумал iPhone, а, но мы совершенно забываем о том, что и ок и о рядом с ними было еще 100 человек, которые тоже чё-то придумали в гараже, и в итоге так они в своем гараже и остались, <chuckles> и ничего они в итоге у них не выгорело.
Мгм. Да! Да, определенно, определенно, и вот как раз таки идея была в том, чтобы даже вот, когда я уехал в другую страну, сказали, что: "Слушай, вот у тебя есть возможность сейчас получить европейский диплом бесплатно, вот и получи его, просто пусть он у тебя будет." Ты не знаешь, какая будет жизнь, возможно, он тебе не пригодится, а возможно, ты будешь, э, просто на ступеньку выше других, кто без европейского, например, диплома, когда ты будешь идти на какую-то работу. То есть это всегда, скорее, был такой б 2 б ну, така точнее так, базовый билет в то в жизни, если что-то пойдет не так. Но, а, о отец тоже очень интересно интерпретировал саму учебу, а, что мне очень понравилось, а, потому что он.
Так. Мудрость! Сейчас будет мудрость отца. Так.
Просто он сказал, ну, он говорил, на самом деле, очень интересную вещь, что он жалеет, что он не пошел дальше колледжа, потому что он, у него нету некоторой вот даже базы какого-то. Например, взять если высшую математику. То есть идея не в том, чтобы быть там в ней отличником, но идея в том, что, зная какие-то основные тезисы, ты можешь в жизни, если у тебя будет какая-то трудность, ты тебе легче вспомнить, и ты помнишь, как ты учился. И тебе не нужно с 0 это всё вообще вот восстанавливать, вспоминать, то есть у тебя
Мгм. Это правда! Восстанавливать всегда проще, чем заново учить, конечно, конечно.
Вот. Да, и в этом вот была тоже такая идея, что просто ты ты получи, изучи как можно лучше, не будешь использовать, ни ни, ну, значит, не будешь, но когда-нибудь это аукнется, и тебе будет значительно легче всё это в восстанавливать именно, а не изучать заново. И это очень интересно.
Да, э, это это во-первых, а во-вторых, еще такой момент, что, когда ты привык учиться, и ты нормально учишься, то у тебя, э, в принципе, это вот состояние учебы- оно как будто бы естественное. Тебе не приходится скрипеть мозгами с непривычки. Ты проще обучаешься, когда ты вот, ну, в процессе в этом. И как будто бы университетские знания, они могут не остаться у тя в голове, но при этом в п привычка и желание, и возможность воспринимать новую информацию, она никуда не девается. То есть ты ты ты проще просто воспринимаешь всё новое, вот в чем еще дело.
Да, определенно. Самое интересное, что как бы кто ни говорил, что ничего университетского в жизни не пригодится, как люди ошибаются. Потому что это ат всё пригожда может пригодиться в настолько в рандомный момент жизни, что если даже вот ты, у тя был какой-нибудь урок информатики условно и вас учили работать в какой-то программе, что-то восстанавливать, а, а ты просто, ну, по жизни бы ты этим не занимался. Потому что, ну, дома ты никогда бы это не делал, вот не не интересно, а тут, ну, такой предмет, да? Вот. А потом ты живешь где-то, а к тебе коллега обращается: "Слушай, ты не знаешь, как вот что-то восстановить?" А у тебя есть это знание. А ты знаешь. Да, ты вот помнишь это. Или Excel, или вот любое знание из университета, если ты технарем был, например. Ты можешь что-то починить просто потому, что у тебя была лабораторная работа и ты ты действительно учился, а не просто приходил. И вот ты понимаешь суть, а ведь понимание, иногда, сути- это важнее, чем просто знание. Само знание, оно как бы ни к чему не приведет, а вот умение его применить- вот это
Мгм. А ты а ты знаешь а ты знаешь, да-да-да. Конечно. Применяетесь, конечно, это самое главное. Мгм, мгм.
Вот. Да. И ведь в тако в не ты не знаешь, какая ситуация в жизни будет, а ты будешь иметь возможность применить это знание. А вдруг это даст тебе большую работу, а вдруг это тебя приведет к какому-то знакомству. И вот, вот эта вот фишка, понимание, что ты не знаешь, что будет, очень классно мотивировало тоже, ну, на получение вот этой вот, назовем так, ф фичи учебной. Но, что еще мне очень понравилось, тоже такая была философия, мне сказали так что: "Используй университет как такой, а, с стартовый бесплатный, м, вариант, э, учебы в жи ой, работы в жизни". То есть, ты можешь совершить ошибки, и ты ничего не потеряешь. Ты можешь не так поговорить с профессором, ты можешь
Мгм, мгм. Ц цена ошибки не такая высокая, как в реальной жизни, конечно, конечно.
Да, то есть, тебе стипендию тебе заплатят всегда. Ну, не будешь учиться- не заплатят, ну, окей. Но если ты ошибешься в какой-то лабораторной работе, ты что-то не так скажешь человеку- ты не потеряешь клиента, э, потому что у тебя ну, ты всё равно с ним завтра увидишься. Вот. И вот в целом идея такова, что просто используй это как уч бесплатный, такой, туториал в жизни, который ты потом сможешь применить. Вот. Но будь, главное, профессионалом, найди себя, найди, вот, профессию, в которой ты будешь профи, и всё. А дальше живи, как тебе хочется, и просто пользуйся этим как планом Б.
<chuckles> Да. Конечно. Конечно, обучение- это и в принципе учеба. Использовать ее как, э, площадку для отработки каких-то навыков, это, по сути, для этого и нужно образование. И ты совершенно прав, что применять, применять что-то гораздо лучше, э, чем вот всё знать. Потому что вот даже, вот я, например, э, что-то там смотрю, вот я изучаю, например, а, э, авиацию, и там есть э, огромное количество формул, по которым рассчитывается, там, поворот самолета, к к э, ка как, как, как, да-да-да, по тангажу, там, крен и всё такое, как, э, формулы расчета и так далее. И ты можешь их все выучить, да, конечно, но, э, это не нужно. И даже на экзамене тя не будут спрашивать прям все эти формулы. А если тебя и спросят, то тебе нужно не ее, а, зазу зазубренную выдать, а тебе нужно ее быстренько найти. Есть книжка, прям ты открываешь, вот она, вот прям тебе д даже закладка может там лежать, ты прям сразу ее покажешь, и просто па подставить какие-то значения и посчитать, э, что как бы элементарно. Вот это смотрится. То есть ты должен ориентироваться и показать преподавателю, что ты можешь. То есть ты, э, как сказать, то есть, ты практически можешь это применить. А вот если ты заучил ее и при этом, э, не можешь ее применить, там или это еще, то толку от это то толку от этого зауч зауч зазубривания просто никакого.
Мгм. Так. Мгм. Тангаж, еще что-то, да? Мгм. Да. Мгм. Да. Да. Да, нужно всё просто именно понимать и уметь использовать, а иначе в жизни ничего по-другому не работает. Да.
Да, и это прекрасные слова для того, чтобы завершить, э, э, потому что мне кажется, э, вот, самое главное- это вот, э, приме о, применение, да, уметь применять. Это было бы это это всем можно этого пожелать. Спасибо тебе большое за этот разговор, было интересно, увлекательно, очень мне понравилось.
Мгм. И тебе спасибо з за такую возможность об этом всём рассказать, буду рад пообщаться ещё. Пока!
Пока.